Siamo tutti uguali, ma ti dico la verità: io ho proprio avuto rifiuto verso, uhm, lo studio, perché veramente mi sentivo alla gogna ogni giorno. Al di fuori del bullismo, al di fuori del numero di volte che ho sentito le mie compagne sussurrare: "Ma guarda questa", ma cioè nel senso, perché avevo dei problemi nell'esporre gli orali, eccetera, eccetera, proprio perché mi veniva un'ansia che effettivamente poi, era da uhm, da prendere comunque dei farmaci, cioè, arrivata al punto tale che era mai fuori controllo. Ehm, e guardare adesso invece quando io s ho parlato con la commissione, ehm, CABES, che è la commissione quella per gli alunni con disabilità, e ho sentito e ho parlato con la professoressa che tra l'altro, è la responsabili la responsabile della facoltà di psicologia, lei è psicologa, lei m'ha detto: "Qualsiasi cosa dovesse succedere all'interno di questa università, se ti dovessi sentire discriminata, me lo dici immediatamente e noi interveniamo."
Mh-mh. Mh-mh. Beh, questo è importantissimo.
I miei compagni, tra l'altro, sono carinissimi. Io son stata chiara fin dall'inizio, ho detto: "Ragazzi, io sono autistica, sono ADHD, ho delle difficoltà. Se ogni tanto faccio delle domande che magari a voi possono sembrare un po' strane, un po' alla Sheldon Cooper, non fateci caso, insomma
<chuckles>
sappiate che, insomma, ce cerco di fare del mio meglio." Loro veramente son sempre stati carinissimi. Cioè veramente mi mi ha cambiato il modo cioè infatti sto macinando esami dopo esami. Cioè, ti dico io, ehm, ho finito inglese
Mh-mh. Beh, questo è m è molto importante.